あ、そうなんですか、良かったですね、うん。
ええええええええ。そうなんですよ。ええええええ。だからほんとにあの、古民家、古い民家を改修したホテルとかですね、なんかそういうところええええ、よく知っていてそうなんですよ。すごくふいんがあってよかったですね。
ええ。 ああ、そういうとこに泊まられたんですか？ へえ。 あ、そうですか。うん。あの、田舎でお育ちんなった？それとも都会で育たれ育ちんなったんですか？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
ああ、どちらかというと都会ですね。んええ、だから余計そういうのが、うん、なんていうんですかね、すええええええ。いいなと思うのかもしれませんね。
あ、そっか。うんうん。 そうかもしれませんね、うん。 私は、え、割と田舎でで育った方なので、うん、私は、あの、もっともっとキラキラしたところの方が、こじ個人的には好きなんですけど。<laughs> なんかあの、そういうあの、う古民家みたいなところって怖くないですか？<laughs>
あ、そうなんですね。ええ。<laughs> <laughs> ああ、面白いですね。へえ。<laughs>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 <laughs> ああ、いや、どうですかね、逆にすごく落ち着くなっていう感じがしまして。うんうん、普段あの、うんうんうん、そうそうそう、わさわさしてるんで。ええええええ。
うん、わうん、はい。 あ、そっか。うん。私はねあ、うん。いつも娘に言うんですけど、あの、日本の田舎の旅館とか私怖いって言うんですよ、私。うん。だから、やは子どもの時の、例えばおばあさおばおじいちゃん、おばあちゃんの家に行った時の経験とか、あの、ち だった頃住んでた家が古い家だったので、ちょっとなんかトイレ行ったりすのが怖かったり、そういう思い出があるんですね。だからだからなんか古いあの、形式のなんか旅館とか、ちょっとなんか私まだちょっと怖い気っていうそういう、あの、印象が残ってるんですよね。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
ああ。 あ、は、お。 なるほど。へえ。 うんうんうんうんうん。 あ、面白いですね。だから、そういう休み休みの過ごし方に、そういう人生というかそれまでの歩みが現れるんですね。
<laughs> <laughs> ふうん、ふん、でも、そういうほんとに風情のある、何ていうのかな、昔のね、そういう貴重なそういう場所に行かれて、あの、体験なさるっていうのは素晴らしいですね。うん。
ええええええ。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 ああ、そうですね。ま、今のところは割と、うん、なんか都会に行って人混みに揉まれるよりはそっちの方がいいなっていう風にええええええ、思いますね。あん、うん。どうですか。ここれ、あれですか、夏休みはもう、あれですかね、何かご予定は決められたりしてるんですか？
うん、落ち着くっていうことですよね。うんうん。 <laughs> うん。